हाँ, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुत्ता या डॉग हम कहते हैं, तो काफ़ी क अ, एक तरीके से देखा जाए, काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अ अ, ह्यूमन से कनेक्टेड होते हैं। हम उ देखते हैं कि कुत्ते अक्सर लोगों को अ, इंसानों से ज़्यादा प्यार करते हैं। और
जी। जी।
अ, इनकी लॉयल्टी के बारे में तो क्या ही कहें कुत्ता, आपने देखा होगा कितनी बार अ, अपनी जान तक कुत्ते परवाह नहीं करते अपने मालिक की जान बचाने के लिए। और खुद भी अपने आप को सैक्रिफाइस करने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है?
जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कुत्तों से ज़्यादा वफ़ादार कोई जानवर नहीं होता।
जी।
हमेशा अ, इंसान के सबसे एक करीबी दोस्त रहते हैं और अपने मालिक के लिए वो कुछ भी करते हैं।
जी।

बिल्कुल।
और अगर हमें अ, मतलब स्ट्रेस फ्री हैं थोड़े, तो हमें बर्ड्स पालनी चाहिए। वो हमारे नीड्स के हिसाब से जो हमारी ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से हम ज अपने पेट्स रख सकते हैं।
जी। जी। आपने बहुत सही कहा और जैसा कि आज हमने डॉग्स ओ और अल अदर पेट्स के बारे में काफ़ी बातें की और हमारे हिसाब से ज़्यादातर हम हमने हमें यही देखा, कि डॉग्स ही ज़्यादातर लोगों को पसंद है और काफ़ी यूज़फुल भी है, काफ़ी प्रोटेक्टिव भी है। तो डॉग्स ही सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें रहेगा, बाकी अ, आज की कॉल बहुत अच्छी रही, और धन्यवाद उसके लिए आपका।
ये जी। हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। आपका भी धन्यवाद, आज का काफ़ी अच्छा रहा।
जी। जी, धन्यवाद।